À, ví dụ như là ở trong phòng tắm nha, phòng tắm ngày xưa thì mình cũng hay, kiểu như nà, ờ, mua những cái chai dầu gội xong rồi cứ hết thì nại mua cái chai khác ấy. Nhưng bây giờ, thay vì thế thì mình mua cái thể loại mà túi, cái chai xong rồi mình từ lần tiếp theo trở đi thì mua những cái túi mà có thể refill được ấy. Ơ, đó, thì, ừm, thì đổ vào cái chai của mình, gọi nà, chiết. Ngày xưa thì mình cũng xem được một cái bộ phim hài của nghệ sĩ Chiến Thắng ấy, đó, là mua những cái dây dầu gội về xong rồi chít vào một cái, ơ, lọ dầu gội, rất là hay. <laughs> Đúng rồi, rất là hài, ờ, thấy cũng rất nà hay và tiết kiệm, ừm. Thì mình thấy thực sự nó là một cái hành động rất là hay nha, tại vì cái chai nhựa, ờm, để mà đựng dầu gội các thứ ấy, nó cũng không phải là cái loại nhựa mà có thể tái chế được ấy, nên là mình sử dụng như vậy nà một cách mà mình tái sử dụng ừm, đúng rồi, thì mình tái sử dụng được thì rất là hay.
Ừm. À, mình đổ vào cái chai, đúng hông? Ừm. Ừm. Ờ, cái lọ lớn, ờ, cái lọ lớn, ờ, ừ, cũng hay. Ừm. Ừm. Đúng rồi, nó không phải là, kiểu, thân thiện môi trường lắm, ừm, ô kê. Ừm. Vậy thì, ờ, ngoài cá nhân bạn ra đi, thì bạn thấy là cộng đồng xung quanh bạn ví dụ như hàng xóm ở những cái nơi mà bạn sống gần đó ấy, hoặc là những cái cửa hàng bạn mua sắm á, thì họ có làm những cái hoạt động gì để mà giảm bớt cái d đồ dùng nhựa hông?
Ừm. Ừm, ở đây thì mình thấy nà, ờ, đối với mỗi cái ví dụ như chai nhựa các thứ thì họ cũng có những cái sự phân loại nhất định, ờ, bên này họ x những cái chai nhựa họ uống nhá, như mình về là mình sẽ phải, ờ, bỏ cái phần, ờ, nhãn chai ấy, cái phần bao túi ni nông ấy, ờ, nhãn chai, xé ra một bên, ừm, cái nắp chai phân loại ra một bên và cái thân chai thì phân loại ra một bên. Bằng cái hình thức như vậy thôi thì đã giúp nà cái việc tái chế nó dễ dàng hơn rồi này. Ờ, thứ hai thì đó là, ừm, khi mà có bên này nó có những cái cây mà có thể đổi chai nhựa bán, chai nhựa lấy tiền ấy, ơ, mỗi cá nhân cũng có thể tự mình bán chứ không cần phải là, ờ, nhờ qua chính quyền hay là phải bán đi đâu xa xôi quá. Đó, rất là tiện, ừm. Đúng rồi, đúng rồi.
Ừm. Cái nhãn chai ừ, cái nhãn chai bên ngoài, ừ, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, nó một cái máy tự động, đúng không? Cái máy tự động, ờ, bạn trả cho ai là bạn nhận là bạn nhận được tiền.
Nhận lại tiền, đúng rồi, mặc dù nó không không phải là một số tiền quá là nhiều. Tuy nhiên thì, ờ, nói chung nà vì mình tự nhiên mình đáng nhẽ mình vứt đi thì mình cũng không được đồng nào cả, bây giờ mình vứt vào đấy thì mình cũng được thêm một khoản tiền thì cũng nà một cái gì đấy rất nà vui rồi.
Ừm.

Ừm, đúng rồi, như vậy là cũng khá là ổn rồi. Vậy thì à, hổng biết á là bạn bạn, à, bà bạn bạn sử dụng cái, a, những cái máy những cái máy mà đổi chai lấy tiền như vậy thì nó là sẽ nó nó nó nó nó nhảy tiền mặt ra luôn hay là sao? Hay là nó nó sẽ hiện, ờ, nó hiện tiền nó nó nó trả tiền mặt luôn hả? Ồ! Hay ha!
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Nó sẽ trả bằng tiền mặt, nó sẽ ra đúng rồi, nó sẽ trả bằng tiền mặt và hầu như nó chỉ là tiền xu thôi, bên này thì họ vẫn dùng tiền xu. Nói chung là mỗi lần thì cũng được, ờ, vài trăm Yên đến, kiểu, ờ, một Sen chứ không có nhiều, cũng đủ cho mình một vài cây kem nữa. Ờ.
À! Tức ừ, vậy là bạn đang sống ở Nhật, đúng hông? Ờ, bạn đang sống ở Nhật, ờ, ở Nhật thì cái cái quy định về vệ sinh và phân loại rác là nó rất là nghiêm ngặt luôn. Vậy thì, à, lúc đầu á, cái bạn có gặp những cái thách thức lớn nhất khi mà bạn bắt đầu bạn đi giảm rác thải nhựa hông? Bạn có những cái gặp những cái thách thức nào khi mà bạn tiến hành, ờ, thí dụ như là cái những cái chai, những cái chỗ mà cái trụ mà đổi cái chai như vậy nó nằm xa nhà, hoặc là là nhiều lúc mà nhiều lượng chai quá bạn xách đi một mình thì bạn xách đi không nổi tại vì nó cồng kềnh quá, thì những lúc đó bạn xử lý như thế nào?
Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ngày xưa thì lúc mà mới sang ấy thì cũng thấy kh khá là phiền, hầu như là mình chỉ, gọi là, phân loại xong rồi mình để rác ra, à, cái chỗ thu gom rác ở trước nhà thôi, cũng không nghĩ đến việc là phải mang đi bán nang minh mang đi đổi đâu. Tuy nhiên gần đây thì, kiểu như là, mình có một người, gọi là, bác đồng nghiệp làm cùng ấy, thì bác cũng có những cái lịch định kỳ bác đi đổi chai, xong rồi bác qua đón mình đi cùng, thì mình chất lên ô tô của bác nên cũng khá là tiện. Ờ, thấy là "Trời ơi, ờ, đi khá là tiện như vậy và có thêm tiền nữa", đó, khi mà nhận thêm tiền đấy, <chuckles> ờ, có tài xế chở đi để đổ rác, trời, rất là thích, xong rồi đi xong rồi hai anh em cùng nhau, kiểu, ăn kem các thứ rất là vui. Ờ, nói chung là ừm, một cái rất nà mình hoạt động ý nghĩa mà cuối tuần nhiều khi nó cũng một cái hoạt động để mình có thể đi ra ngoài môi trường ấy, chứ nhiều khi mình cũng ru rú ở nhà không à.
À! Ừm. Ừm. À! <chuckles> Ồ! Cũng hay ha. Ừ, có thêm tiền nữa sướng quá. <chuckles> Có tài xế chở đi. <laughs> Ờ, nó tiện quá ha. Ừm. Ô kê. Ừm. Ừ, cũng phải có dịp gì đó ra đường, mà ra đường như vậy thì rất là có lợi ích luôn, đúng hông? Lợi cho môi trường mà lợi cho bản thân nữa. Ờ, ô kê, vậy s sau khi mà bạn, à, giảm rác thải nhựa bằng những cái cách hoạt động tích cực như vậy, thì bạn cảm thấy cuộc sống của bạn nó thay đổi như thế nào ha?
Đúng rồi. Ừm.

Ồ, bạn, cho mình hỏi vầy nè, hổng biết á là có bao giờ mà bạn nhận ra có một vài khoảnh khắc trong nhà mình á, là bạn nhận ra là cái việc là bạn muốn giảm rác nhựa trong nhà hông? Có hông?
Ừm, có chứ, đặc biệt nà bây giờ mình nhìn vào cái số lượng chai nhựa trong cái nhà mình mà mình, ờ, đóng gói để mình, gọi là, mình bên này mình cũng có một cái hành động đó là, kiểu, phân loại rác ấy. Thì bây giờ nhìn vào cái túi mà đựng cái chai của mình, trời ơi, nó rất là nhiều và nó cũng nhất nà nhanh chóng đầy cái túi đấy, thì mình cũng phải có suy nghĩ là phải giảm rác thải nhựa, đặc biệt là giảm cái số lượng chai nước mình uống hàng ngày ấy. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Thật ra để nhiều quá nó cũng choán chỗ trong nhà, đúng hông? Cũng hổng để làm gì cả. Ờ, vậy thì khi mà bạn, ơ, nghĩ đến cái việc mà giảm rác nhựa trong nhà á, thì bạn nghĩ tới cái yếu tố nào đầu tiên? Tức là môi trường nè, về sức khỏe, hay là đơn giản là bạn chỉ muốn nhà mình nó gọn hơn thôi?
Đúng rồi, đúng rồi. Chắc yếu tố đầu tiên thì nà mình nghĩ đến cá nhân mình đi ha, là mình muốn cái phòng của mình nó gọn hơn, cái nhà của mình nó gọn hơn. Đặc biệt nà, ờm, ơ, những cái rác, à, những cái chai nhựa đấy nha, khi mình uống thì nó không thể nào nó hết được tất cả cái nước ở bên trong, nó vẫn còn một chút gì đó và khi mà mình nhìn thấy, trời ơi, nó có rất nhiều ấy cái màu sắc khác nhau. Xong rồi, ờ, tại vì uống những cái trà hay là chai Co Cola các thứ ấy, ưm, đó, trời, rất là ghê, rất là kinh, đó. Mà cứ để ở trong nhà thì cũng không hay, mà mang đi xuống vứt thì nó lại bên này nó lại có những cái quy định phải vứt đúng ngày, nên là mình thấy khá là phiền. Trời ơi, thế là mình cũng phải cố cố gắng để mà hạn chế được cái lượng nước mà, cái lượng vỏ chai nhựa mà mình thải ra ngoài môi trường hàng ngày ấy.
Ừ, đấy. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Thậm chí có, ưm, ưm, nó có nó có mùi nữa, đúng hông? Nó có mùi nữa, ờ. Ừm. Ừm. Ưm hừm. Ừm.